Oke, sebenarnya pelajaran diambil itu ya, sebenarnya kita itu gak boleh egois ya, tentang sesuatu gitu, hal, gitu, ya. Karena kan sebenarnya kita itu, tadi awalnya, tujuannya main pengen pu ke puncak gitu ya, foto-foto gitu ya, melihat pemandangan alam. Tapi ya apa daya gitu ya, di pos 4 aja udah cukup gitu ya, melihat pemandangan alam, gitu, Kak, <chuckles> ya, walaupun sunset-nya nggak keliatan gitu ya, terbit. Ya, karena kita ini bersebelahan gitu, Kak, jadi nggak di ini ya, nggak di pas terbit matahari gitu, dan yah, ya udah karena kita asas dasar gitu ya, gak egois, ya udah kita memutuskan untuk turun. Dan udah turun, ya udah kita pulang aja gitu, Kak, dan nggak papa nggak dapet gitu, yang penting kan sebenernya mendaki ini kan untuk mencari kesenangannya gitu, Kak, mencari tantangannya, gitu. Iya, prosesnya, bukan hasilnya aja, gitu, Kak. Puncak itu kan kata orang-orang cuma bonus ya, gitu, jadi aku sebenernya waktu itu nggak gimana-gimana banget gitu ya, yaudah nggak papa, mungkin lain kali bisa datang lagilah, gitu.
Mmm. Oke, mhm. Ah, betul, ah, iya. Mhm. Oh, mhm. Oh, aman gitu, kan. Iya, betul, prosesnya ya, Kak? Oke. Mhm, betul betul. Iya, mmm. Menarik, menarik banget nih, Kak, cerita Kakak. Ini, kalo misalnya Kak, mau diminta ulang lagi nih untuk ke tempat yang sama dan teman-teman yang sama. Apa sih, Kak, mmm, hal yang mungkin akan, mmm, Kakak ubah gitu, yang pengen diubah gitu, mmm, dari persiapan kah mungkin atau prosesnya?
Hmm hmm. Oke, sebenarnya kalau misalnya aku dapat kesempatan 2 kali gitu, atau mungkin kalau diulang sih kayaknya ya, ya nggak ada yang diubah, ya. Karena itu cuaca alam gitu ya, Kak, jadi nggak bisa merekayasa, gitu. <laughs> Tapi mungkin bakal digeser, Kak. Heeh?
Mmm. Mmm. Oke. Oke, tapi bisa sempat cek ini nggak, Kak, sempat cek cuaca juga nggak, Kak, eee, sebelum pergi waktu itu?
Oke, sebenarnya he kita ini sering ya cek cuaca, dan waktu itu memang beneran hujan, gitu, Kak. Tapi kan mau gimana, lagi waktu kita terbatas gitu, Kak. <chuckles> Jadi cuma kita libur di hari Sabtu-Minggu, dan itu pun berangkat hari Jumat malam gitu ya, nah pulangnya itu Minggu malam, Kak, gitu. <laughs> Nah, besoknya harus kerja.
Mhm. Oke. Oh, betul betul betul betul banget. Oh. Oh, mepet banget ya, besok Senin udah kerja.
Iya, makanya kenapa mungkin waktu ya, nggak ada yang bisa diubah, mungkin lain kali, ya nyari bulan-bulan yang memang itu musim panas sih, Kak, gitu, yang kemungkinan hujannya itu sedikit, ya. Ya walaupun di gunung masih ada kemungkinan hujan, karena kan di gunung tempatnya hujan, ya. Jadi, ya tetep kan gitu, cari kemungkinan yang paling jarang yaitu di musim kemarau, gitu, Kak.
Oke.